Eee, aslında eskiden, böyle, biraz daha düzenli bir şekilde ya da isteyerek kitap okuyabiliyordum.
Peki.
Eee, şu an bu düzeni geri oturtmaya çalıştığımda ya da o eski hâlimdeki gerçekten isteyerek ya da hevesli bir şekil şekilde kitap okumak, eee, gibi bir düzen sağlamaya çalıştığımda zorlanıyorum. Hani, ya, belki de bir kitabı alıyorum, hani, kitap 150 sayfa ya da atıyorum 300 sayfa, yarısına bile gelmeden, hani, ı sıkıcı geliyor ya da belki, hani, ilgi çekici bulamıyorum. O o yüzden bır bırakıyorum. Hani, başka bir kitap deniyorum. Onda da tam, böyle, kendimi veremiyorum ya da istediğim şekilde düzene oturtturamadığımı düşünüyorum ve bu kitap konusunda, eee, nasıl denebilir? Elektronik cihazlardan kitap okumak gibi bir şeyi de denedim aslında. Hani, bu da iyi gelebilir biraz daha, hani, üşenmeden açıp okuyabilirim gibi, hani, herhangi bir efor sarf etmeme gerek yok diye. Ama aslında onlar da, eee, faydalı olmadı ve bu konuyu seninle konuşmak istedim.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki. Anladım. Eee, şöyle, öncelikle, hani, bu gibi şeyler olabiliyor. Bazen dikkat dağınıklığı, bazen, hani, kafandaki başka bir şey veya, işte, farklı aktiviteleri yapma isteğinden dolayı, eee, bazen, hani, kitabın yerine başka konular öne geçebiliyor veya, işte, konsantrasyon veya motivasyon kaybı olabiliyor. Hani, bunlar, hani, son derece, eee, olağan şeyler. Eee, burada birazcık daha, hani, süreci daha net anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Eee, mesela bu kitap okuma bir alışkanlık derken mesela bunu günün belli saatlerinde veya belli aralıklarında mı yapmaya çalışıyorsun? Örneğin gece yatmadan önce ya da öğle arasında veya hafta sonları? Eee, yoksa, hani, boş bulduğun herhangi bir fırsatta mı, eee, bunu yapmayı deniyorsun?
Tabii. Anlıyorum. I hı. Aslında, şöyle, eee, çalışırken nasıl denebilir? Böyle, biraz daha bloklayarak çalışma denen, işte, o ki zamana ayırıp, böldüğüm senaryoda. Hani, aralarda doldurabilecek şekilde kitap okuyayım diye düşündüm. Hani, başka bir şeyle de ilgilenebilirim ama, hani, orada kitap okursam daha, ııı, ya, fayda görmek için değil de gerçekten orada eğlenmek için böyle bir şey düşündüm ve o, işte, işimin aralarında o belki 1-2 saatlik o mo molalarda yarım saat ya da 45 dakika gibi, öyle, bir şey denemiştim aslında.
Hı hı. Anladım. Anladım ama, hani, o denediğin zaman da, hani, o zaman kitap tercihleri, kitapların içerikleri mi hoşuna bit gitmedi yoksa, hani, orada seni bölen şeyler oldu da kitabını okumaya mı devam edemedin? Yani, hani, iş yerindeki o boş zamanlarda kitap okumaya çalışıp ama bunu, hani, eee, yapamayan ya da bunun önüne bi geçen şey nedir, ne oldu?
Aslında, evden çalışıyorum ve şöyle düşününce, hani, tarzı diye sorduğunda, hâlâ aynı kitapları okumaya çalışıyorum. Daha öncesinde, biraz daha, böyle, nasıl denebilir, roman tarzı değil de bir şey anlatan, hani, bir konu hakkında görüş bildiren kitapları çok seviyordum ve aynılarını okumaya çalış yani, çalıştım ya da onlara gayret ettim. Eee, evden çalışırken, işte, o 1-2 saatlik molalarda bu kitapları okumaya yönelik bir şey denedim. Ama şu an, hani, eee, tarz diye sorunca aslında biraz şey oldu. Çünkü eskiden o kitapları okumamın sebebi biraz arayış içerisinde olmamdı. Ve şu an biraz daha dingin bir, iii, hayat sürdüğüm için belki de, hani, öyle kitaplar hoşuma gitmiyor olabilir. Hani, tarzım gibi düşünüp o kitaplara yöneliyordum. Eee, daha çok, böyle, eee, ne denebilir, hani
Peki. Evet. Anladım. Evet. Hı hı.
bir konu hakkında görüş bildiriyor ya da herhangi bir hikâye ya da konu yok. Eee, bu konunun, konu yok derken, <chuckles> pardon, yani, o, eee, görüş var ve o görüşe, eee, yorum yapıyor. Yani, aforizmalar gibi düşünebilir, herkesin kendi aforizmaları var, onları okumaya gayret ediyordum ama biraz kendim de değiştim, açıkçası. Hani, artık o kitapları okurken ki, iii, benle şu an kendime baktığımda çok farklı görüyorum aslında. Eee, orada bir ışık yandı, diyebilirim.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Evet. Anladım, <chuckles> yani, şöyle, öncelikle, zaten, hani, değişmek çok normal, yani, yaş geçtikçe, zaman değiştikçe ya da, hani, yaşam tarzın da değişebilir. Eee, bu da, hani, okuduğun ki hani, alışkanlıklarını da değiştirebilir. Hoşlandığın kitapların tarzı da o yüzden değişebilir. Aynı zamanda, böyle, o iş vakitlerinde, molalarında seni eğlendirecek, eee, şa seni eğlendirmesi için kitap okumayı tercih ettiğini söylemiştin. O yüzden, belki, böyle bir şeyleri anlatan, öğreten, açıklayıcı kitaplar şu an artık ilgini çekmiyorsa, işte, belki daha, böyle, heyecan verici aksiyon kitapları veya, böyle, daha farklı içeriklere ilgini çeken, şu an neyse, aslında öncelikle, hani, bu içerikleri, eee, okumayı deneyebilirsin. Eee, bunun dışında, mesela, e-kitap, eee, onlardan da, böyle, çok hoşlanmadığını söyledin ama, belki, mesela, bazen, böyle, şu an sesli kitaplar da var, eee, ve, hani, bunları dinleyebileceğin uygulamalar da var. Hatta, bu uygulamalarda, eee, kitap özetlerini de önden dinleyip o kitabın, böyle, senin ilgini çekip çekmeyeceğini de anlayıp eğer ilgini çekiyorsa o kitabın, eee, sesli ful eee, şeyini, versiyonunu satın alabiliyorsun. Eee, hani, belki en azından tarzını belirlerken, eee, böyle bir şeyde kitap özetlerine bakıp ilgini çekiyor mu, çekmiyor mu, eee, oradan belirleyip ona göre sonra ister sesli kitap isterse de bunun basılı hâlini, eee, almayı deneyebilirsin. Hiç, böyle, sesli kitap, eee, denemiş miydin ya da böyle bir uygulamayı?
Evet, hâliyle. Evet, olabilir. Evet. A! Süper. Aslında, eee, bunu biraz kendi, iii, eee, okuldayken derslerimle alakalı yapıyordum. Hani, öğrenmem gereken bir konu varsa, ııı, sesli kitap açıp, eee, basılı kitaptan da sesli kitabı takip ederek, ııı, böyle bir şey deniyordum ve, eee, unutmuşum aslında. Hani, geçmişe dönüp baktığımda böyle bir şey hoşuma gidiyordu ve, hani, öğrenmekte zorluk çekmiyordum. Kolay geliyordu ve zevkli oluyor. Hani, birisi oku şey yapıyor, seslendiriyor ve sen de okuyorsun. Hani, gözünle takip ediyorsun. Ya, gayet güzeldi, böyle bir deneyimin var.
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı, aynen. Aynen, yani, aslında güzel. Aslında, bu öğrenmek için uyguladığın yöntem son derece pratik, eee, ve mantıklı çünkü hem duyup hem de gözünle kendin okuyarak takip ettiğin zaman akılda kalıcılığını aslında, hani, arttırmış oluyorsun. Eee, hani, bir yandan da, böyle, pratik gibi de olmuş oluyor. O yüzden, böyle, çalışırken böyle bir yöntem, eee, uygulaman son derece güzel. Eee, bunun dışında, hani, peki, sadece kitap okumayı veya bu kitap okuma alışkanlığını, eee, bu çalışma aralarında mı oturtmak istiyorsun yoksa, hani, bunun dışında, işte, hafta sonları, tatillerde, gece yatmadan, yani, böyle, günün farklı saatleri veya, işte, anlarda da, eee, kitap okumayı hayatının bir parçasına getirmek istiyor musun?
Kesinlikle. Evet. Aslında nasıl denebilir? Biraz d uyaranlardan uzak kalmak istediğim için. Hani, böyle, sürekli ne bileyim bildirimler, mail'ler, hani, a artık n nasıl diyeyim, ııı, sıkmaya başladı ve t hani, az önce de söylediğim gibi bir şeye odaklanmak noktasında da, eee, sorunlar yarattığı için, hani, biraz daha, böyle, gerçekçi insanın, ııı, doğasına uygun bir şekilde, bir şeylerle meşgul olmak maksadım. O yüzden, hani, kitap okumaya yönelip, eee, böyle bir şey deniyorum ama, ııı, hafta so yani, bi böyle, belli bir saat aralığında değil de, eee, dediğim gibi, böyle, bir, iii, boşluk yakaladığımda kendimi ilgilenebilecek bir şey bulmak noktasında, hani, ııı, böyle bir, ııı, amacım var. Yani, bu şekilde hani geri dönüp, ııı, geçen haftaya baktığımda mesela, e, bunu deniyorum. Atıyorum, ııı, 1.30 saat işimle ilgilenmişim, e, kendime 1.30 saat ya da 2 saat mola vermek istiyorum ve o mola arasında, hani, eee, kaydırmaktansa <chuckles> gidip, hani, biraz daha, böyle, hani, burada maksat fayda sağlamak değil de biraz daha yo aslında yoruyor. Hani, gerçekten, e, zaten işim de teknolojik i aletler üzerine ve, hani, tekrar tekrar eğlenmek için de teknolojik aletle ilgilenmek, hani, b biraz yorgun da hissettiriyor fiziksel manada. O yüzden, hani, biraz daha dinginlik arayışı içerisinde olduğum için, eee, böyle bir alışkanlık kazanmak istiyorum.
Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. <chuckles> Anlıyorum. Tabii tabii. Yani Anladım, yani, şey öncelikle zaten bu kadar fazla teknolojiyle ekranlarla iç içe olduğun için, hani, bundan uzaklaşıp o molalarını da, böyle, ekransız bir şekilde geçirmek istemen son derece anlaşılır, eee, ve, hani, sana da kesinlikle iyi gelecektir diye düşünüyorum. Eee, belki bunun için buradaki bu motivasyonunu da arttırmak için mesela örneğin bazı kitap kulüpleri oluyor. İşte, mesela şirket içinde sen kendin, böyle, bir kulüp de yapabilirsin. Bazen mesela ayda 1, bir kitap belirleyip, işte, sonra herkes onu okuyup birbiriyle konuşabilir veya bununla ilgili bu tarz sosyal, eee, medyaya, as a, daha doğrusu online platformlarda da, böyle, topluluklar oluyor veya bazen parklarda mesela bu to ekipler, topluluklar buluşuyorlar ve bir kitap hakkında konuşuyorlar. Yani, eğer sen de mesela ilgini çekecek alanı ve o alandaki, işte, konuları, kitapları belirleyebilirsen, eee, belki ya da, hani, sadece keyif almak için ve bu ekranlardan uzaklaşmak için dijital, eee, şeylerden, platformlardan uzaklaşmak için istiyorsan, eee, belki böyle bir şeye de katılmayı düşünebilirsin. Mesela böyle bir kulübe katılmak veya böyle senin gibi kitap okuyan, kitap okumak isteyen kişilerle, eee, bir arada olmak ister misin ya da hiç böyle bir deneyimin olmuş muydu?
Umarım. A, süper! Evet. Aslında böyle bir deneyimim olmadı ama şöyle düşündüm, hani, herhangi bir filmi izleyip, böyle, etrafına gidip, hani, e, böyle, heyecanlı bir şekilde bu filmi izlemelisin gibi anlatan insanlara çok, eee, denk geliyorum aslında ve, eee, ya, kitap konusunda da böyle bir şey yapılabiliyor olması da güzel. Hani, böyle kulüplerin olması.
Evet. Aynen.
Hani, hiç düşünmemiştim, eee, böyle bir şey yapabilirim ya da böyle bir şeyden haberim yoktu daha doğrusu. Eee, ya da vardı da biraz daha, hani, eee, nasıl diyeyim uğraşmak istemek istememek gibi de değil de, hani, böyle, daha vurdumduymazlık gibi düşünülebilir. Ama bu dediğin gibi, hani, filmi gidip bir başkasıyla konuşmak ya da ona heyecanını anlatmak ya da o da izlediyse, eee, işte, bu böyle olmuştu, şu şöyle olmuştu gibi konuşmak, he, biraz daha bağlıyor aslında, hani, film noktasında kitap konusunda da böyle olabileceğini düşünmek de aslında bu noktada bana yarar sağlayabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Anladım, anladım. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Aynen, yani, bunu illa büyük bir kulübe ya da gruba hemen katılmak zorunda da değilsin. Mesela, hani, bir arkadaşına, sevdiğin bir arkadaşına mesela bir kitap hediye alıp, aynısını da kendine alıp sonrasında, hani, bu kitapları bitirince karşılıklı konuşalım. İşte, beraber buluşalım, bunu da konuşalım hem de görüşmüş oluruz gibi. Hani, böyle küçük bir şeyle de başlayabilirsin hoşuna gidecek mi, bakalım, hani, motivasyonuna katkı sağlayacak mı ve bundan keyif alacak mısın? Eğer bu görüşme ya da bu güzel giderse de sonra belki istersen bunu daha büyük ekiplerle, daha kalabalık kişilerle de, eee, yapmayı deneyebilirsin.
<giggles> Süper. E, zaten burada verdiğin örnek de çok güzel. Hani, dediğin gibi bir bir an he hemen, eee, bir kulüple, eee, girip değil de, hani, en yakın arkadaşınla belki o kitabı önerip ya da o kitabı hediye edip o kitap hakkında konuşmak gerçekten kulağa çok g güzel geliyor ve bu alışkanlığa tekrar dönmem konusunda motivasyon sağlayabileceğini de düşündüm açıkçası, eee, ve verdiğin tavsiyeler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ya, bu konuda biraz bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. En azından mental anlamda ne yapmam gerektiğini biliyorum artık.
Evet. Güzel. Çok güzel. <giggles> Imm, yardımcı olabildiysem çok sevindim. Eee, ne zaman istersen, eee, buradayım. Eee, rica ederim. <chuckles>
Görüşmek üzere.
Hoşça kal. Görüşürüz.